Et bah, en fait, hem, mmh, <chuckles> et bah, par exemple, pour quelqu'un qui aimerait apprendre à à voler, hem, tu sais, faut faut voir ça comme le permis voiture, hein, ce que j'ai, c'est comme le permis voiture, mais pour les petits avions. Voilà, donc ça permet d'aller, heu, faire des petits tours ou des petits voyages, heu, si on a le si on a le temps et l'argent parce que ça coûte un peu cher. Hem et hem, l'un des conseils que je donnerais à quelqu'un, heu, pas forcément jeune, hein, qui a tout âge et qui voudrait commencer, ça serait de commencer par le planeur.
<chuckles> Et de ta passion également! <chuckles> J'imagine. OK, le planeur c'est ce que tu vas, hem, tu vas dedans quand t en en solo, c'est ça? Enfin tu es lâché, heu, c'est quelqu'un qui te lâche non? Ou un c'est ça, non?
Hem Hem Heu, n non le planeur, ça, le lâcher, on l'a partout, c'est au aussi dans le planeur que dans l'aviation, heu, à moteur. En fait, le planeur, c'est des c'est des engins sans moteur qui sont très f très l larges. Ils ont une grande envergure, ils sont très légers et en fait ils ont pas de moteur, heu, i juste, ils sont faits pour planer le plus longtemps possible et ils utilisent ce qu'on appelle les les thermiques. Thermiques, c'est des courants d'air ascendants qui partent du sol et qui montent vers les nuages pour gagner de l'altitude et heu, on peut faire beaucoup de distance, hein! Je crois que le record du monde en planeur, c'est un mec qui a fait, heu, 1 200 km, je crois. Heu, ouais, ouais, ouais, ouais. Juste en prenant l'air, heu, l'air des mon des des courants, heu, l'air qu'il y a dans les vallées et cetera.
OK. Mmh mh. Oui. Mmh mh. mille deux-cents kilomètres? Et c'est incroyable! Mais du coup, hem Oui, comme un peu ceux qui font du, heu, parapente, des choses comme ça et du coup, comment, heu, quand tu es dans un planeur, comment ça se passe? Il y a un volant? Heu, enfin, je sais pas, raconte!
Exactement, ouais, pareil. Et bah dans un planeur, après moi, je j'ai justement, c'est pour ça que je conseillerais à quelqu'un de le faire, c'est parce que je l'ai pas fait. J'ai pas fait de planeur, mais je je j'ai en fait, c'est, hem, il y a il y a un manche, voilà, comme sur un avion pour aller, heu, en bas, en haut, à gauche, à droite et hem, lu l'instrument le plus important dans dans un planeur, qu'on regarde un peu moins dans un avion, c'est, heu, ce qu'on appelle le variomètre. C'est un instrument qui va donner la vitesse verticale de l'avion, c'est-à-dire à quel, heu, quel à quel à quel rythme on monte, à combien de mètres par minute on monte ou à heu, de mètres par seconde on monte ou combien de mètres par mi seconde on descend. Et hem, pourquoi je conseillerais à un débutant de commencer par le planeur? Déjà parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que l'avion. Heu, ouais.
Moi Ah! <chuckles> Oui. Mmh mh. D'accord, tu peux me dire un peu les tarifs, par exemple?
Ouais, tout à fait, les les tarifs, ça ça dépend de beaucoup de choses. On pourra élaborer, heu
Oui les tu vois les principaux ou en tout cas le plus simple.
on pourra élaborer les l les raisons, mais glo les mais, heu, moi je paye 136 € par heure de vol en avion et le planeur, on est à 20, je crois que les plus chers sont à 30 € de l'heure.
OK.